آه. يعني أنا أنا أصلًا كنت عايشة في بيت عيلة فترة طويلة أوي من حياتي. في أغنية معيّنة كده هي مش بتتكلّم عن العيلة، بس إحنا كُنّا كُلّنا في العيلة بنحبّها لدرجة إن إحنا شغّلناها في فرح ابن عمّي، واتجمّعنا كُلّنا مع بعض، أول ما اشتغلت كده أصلًا إحنا ما كُنّاش عارفين يعني هي مش أغنية بتشتغل في العادي في أفراح أو حاجة، آآ فهو مش عارفة هو اللي قال له يشغّلها والّا لأ، بس الأغنية دي مرتبطة بينا. يعني في أي قعدة كُنّا على طول بنتجمّع بقى في العزومات والحاجات دي كُلّها، لمّا النور يقطع بقى في الشتا والجَو بيمطَّر كده بنتحبس كُلّنا في البيت، كُنّا بنشغّلها ونقعد نغنّيها مع بعض. الأغنية دي، أغنية يونس بتاعة محمد مُنير. آآ
أوكي. آه أوكي. يونس.
آه. إحنا كُلّنا بنحب محمد مُنير، فالأغنية دي أنا أصلًا كنت على طول باسمع يعني أنا كان ابن عمي، وبنت عمي كان فرق ما بيننا تقريبًا 9 سنين و8 سنين، فهُم كانوا بيحبوا محمد مُنير جدًا، فكانوا بيجبرونا نسمعه، فكانوا على طول يشغَّلوا أغانيه في البيت وكده، فإحنا كمان كبرنا بنحب محمد مُنير. فأغنية زي دي آآ كانت قريّبة مننا كُلّنا، كمان فكرة إن أنا أصلًا عرفت بالصُدفة إن هي وراها قصة معيّنة، فلما عرفت القصة بتاعتها انبهرت أكتر أصلًا وحبيتها أكتر. فدي بقت الأغنية بتاعتنا بقى، يعني معروفين كُلّنا بالأغنية دي فأول ما سمعناها
جميل. آه. أوكي. جميل. أنتم أنتم ل ال ال ال العيلة اتشهرت بيونس.
بالضبط. أول ما يونس اشتغلت في ال في الفَرَح بتاع ابن عمّي، بقى عمَال يشاور لنا كُلّنا، إحنا كُلّنا جرّينا بقى عليه على اللي هي ال الdance floor وإحنا كُلّنا وقفنا بقى نرقُص مع بعض العيلة والناس بقى واقفة حوالينا بقى كانوا واقفين بيسقّفوا لنا ومبسوطين بينا وكده، وإحنا كُنّا م مُتفاعلين أوي مع الأغنية عشان إحنا بنحبّها كُلّنا وكُلّنا حافظينها، فكُنّا واقفين بقى بنرقُص عليها وكان كانت لحظة حلوة أوي بصراحة يعني.
أ أوكي. إمم. أكيد، أكيد. بتبقى على فكرة بتبقى ذكريات جميلة أوي ال ال اللي بيبقى فيها الدفى وال ال المشاعر الجميلة اللي بتبقى بين العيلة والترابُط اللي بين العيلة، بالذات لمّا تكون حاجة بتحبّوها كلكم، مشتركة ما بينكم كلكم زي ما بتقولي، أ أغنية مثلًا فَرَح أو حاجة.
جدًا. يعني دي كُنّا بنشغّلها في المصيف. أنا أفتكر كُنّا على طول بنطلَع مصيف كُلّنا مع بعض. في العيد كُنّا بنشغّلها، في المناسبات كُنّا بنشغّلها، في العزومات، فأعتقد إن إحنا بجد كُنّا بنشغّلها في كل حاجة في حياتنا، فخلاص بقى الناس زهقت منّنا وعرفت إن إحنا بنشغّلها لهم في كل حتّة، فخلاص أول ما اشتغلت يمكن كل الناس حسِّت إن هي آه الأغنية دي مُتعلِّقة بينا، فحسّيت إن هي آه. الأغنية دي بتاعتنا، اللي هي ما ينفعش حد يشغّلها غيرنا عشان الأغنية دي بتاعتنا إحنا، فإحنا حقوق الملكية بتوعها. ولمّا كنت باقلِّب بالصُدفة على تيك توك، عرفت إن الأغنية دي أصلًا وراها قصة رائعة، فأنا حبّيتها أكتر وأكتر كمان.
بالضبط. بالضبط. <laughs> آه. أنا أنا بالضبط. أنتِ قُلتِ في نُص كلامِك إن هي ليها قصة عرفتيها أو حاجة م إيه القصة أصلًا وعرفتيها منين؟ يعني عرفتِ منين إن وراها قصة؟

كنت لسّه هاسألِك على النقطة دي، أنتِ كنتِ لسّه هاقول لِك أنتِ بتتأثّري بقى لو مثلًا الأغنية اللي هي بتربطِك بناس معيّنة ومثلًا بقالِك فترة ما شُفتيهمش بسبب ظروف شغل أو ظروف حياة أو أيًا كان، كنت لسّه هاسألِك أنتِ مش بتتأثّري أو بتحسّي إنّك متضايقة إن أنتِ بتسمعيها والَّا أنتِ لأ من المدرسة اللي هي بتتبسطي وبتفتكري ذكريات حلوة؟
باتأثّر أيوَه باتأثّر جدًا بصراحة وخصوصًا لو الموقف ده يعني مثلًا أنا محرومة من صحابي مثلًا، ففي أغنية أغاني رمضان أو أغاني إعلانات رمضان بتبقى كلّها عن اللمّة، عن الصحاب، عن العيلة والعِشرة والحاجات الحلوة دي، فبالنسبة لي آآ كان في أغاني كده لعمرو دياب بتبقى بتاعة اللمة، وأغنية كمان لإليسا كانت معمولة في رمضان اللي فات دي أنا أوّل ما سمعتها عارف أنت إحساس اللي هو خلاص بتطفحنا اللقمة وإحنا قاعدين على الأكل <laughs> سمعت الأغنية اللي هو خلاص أنا مش واكلة أنا زعلانة أنا عايزة أنزل مع صحابي، عايزة أنزل أقعد مع صحابي، فاللي هو بجد آآ كنت بازعل أوي، هي كانت بتقول برضو دايمًا على بالي حبيبي دايمًا، فأنا كنت باحس إن أنا لأ أنا عايزة أقضي الوقت ده مع صحابي، يمكن ح الحاجات دي كانت بتحسسني فعلًا بالغُربة، بتحسسني فعلًا إن أنا عندي حنين لصحابي، عندي حنين لبلدي، إن أنا عايزة أقضي معاهم الوقت ده.
<laughs> ايوه بالضبط. إمم وبتعملي إيه بقى لمّا بتحسّي بالإحساس ده، يعني أنتِ خلاص سمعتِ حاجة فكرتِك ب بذكرى جميلة أو بناس جميلة بتحبيها أو ناس ليها مَعزّة كبيرة عندِك وحسيتِ إنّك متضايقة كده شويّة وخلاص أنتِ اتنكدتِ بقى يعني اتنكد عليكِ بسبب الأغنية دي بت آه بتطلعي طاقتِك في إيه بقى؟
باعيط والله آه باستسلم وباعيط، ما باعرفش أطلع طاقتي في أي حاجة بافضل أعيط لحد ما أرجع أبقى كويّسة، مش باعرف أسيطر على مشاعري خالص بصراحة، أنا من النوع اللي هو إيه دمعتي قريبة جدًا بجد، آآ فلو حاجة أثّرت فيّ حتّى لو حاجة بسيطة أنا ما بارتاحش غير لمّا باعيط، يعني حتّى طول ما أنا ما أفضلش أعيط باحس إن أنا كاتمة جوّايا كده، باحس إن أنا مش قادرة أتنفّس من كتر الخنقة، فلما أعيط باحس إن أنا ارتحت عادي ما بقاش في حاجة مضايقاني، بالعكس يعني أنا بقيت تمام، بقيت أحسن.
إمم، إمم، إمم.